أكيد طبعًا أنت يعني بتِتعامل مع التكنولوجيا يوميًا في في في ح غي حياتك يعني. فقُل لي بقى إزاي التكنولوجيا دي غيّرت كده روتينك كُلّه؟
بُصّي، هو طبعًا أنا في الأول قبل ما ينزل applications بتاعة تنظيم الوقت، والتاسكات والحاجات دي، طبعًا يومي كان عشوائي بطريقة مُرعبة وكنت بانسى حاجات كتير، كنت بانسى حاجات مهمّة، من كُتر الحاجات اللي كانت بتبقى موجودة في يومي ف بس لمّا نِزِل ب برامج زي مثلًا الnotes في البِداية خالص اللي هو كانت حاجة بسيطة جدًا دي ممكن تكتب فيها ال المهامات اليوميّة بتاعتك أو أي حاجة مثلًا أو أي فكرة جات في دماغك عايز تدوِّنها وقتي عشان م ما تنساهاش بعدين أيًا كان، آه. أيًا
إمم. إمم. إمم. آه. جميل. إمم. إمم، يعني بتذكَّرَك باللي أنت عايز تعمله أو بالمهام اللي أنت ب بتجهّزها يعني.
بالضبط كده، كان بدأت ل طَب يعني كانت الفكرة البسيطة اللي في البداية الnotes والحاجات دي، كانت بتسهِّل عليّا الدُنيا جدًا ومش بانسى الحاجات المهمة اللي أنا عايز أعمِلها. لكن بقى ب آه.
إمم. آه، إيه كمان يس سهِّل لك؟ إمم.
آآ لكن بدأ بقى مؤخرًا إن البرامج دي تاخد بقى طابع الذكاء الاصطناعي ويضيفوا فيها بقى ذكاء أكتر وoptions أكتر، فبقِت فعلًا فعّالة أقوى بكتير من زمان، وبقِت مهمّة جدًا أك أقو أكتر بكتير من زمان.
امم. تمام. طب ده كويس أوي طبعًا، امم.
بالضبط.
آه، طَب آآ يعني أنت كنت بتعمل إيه طيب، ي يعني زمان قبل ما يعني ال الحكاية دي تت تتبّعها يعني أو تمشِي عليها؟
ما فيش والله، يعني هو أنا كنت عل يعني مثلًا في المكتب كنت عندي نوتة كده مثلًا باحاول أكتب فيها على قد ما أقدَر بس طبعًا الموضوع ما كانش بيبقى عملي أوي و وكتير كُنت بانسى و وفاهمة وك وكتير برضه أنت مش ج وأنت في الشغل مش جنب المكتب، فالنوتة مش معاك فاهماني، ف ك الواحد كان بيح بيبقى مثلًا بينسى حاجات كتير، بي بيقع في ح في حاجات كتير، بينسى مواعيد كتير، فدي كانت مشكلة فعلًا يعني الم الوضع كان سيء قبل الموضوع ده.
امم. امم. امم. أيوه، بالضبط. امم. حلو جدًا، يعني أفهم من كده بقى إن التكنولوجيا ساعدتك في الشُغل كمان، في شُغلك؟
أكيد طبعًا دي ساعدتني كتير، يعني عندك برنامج مثلًا آآ، ل لسّه مكتشفه مؤخرًا ده حرفيًا غيّر لي حياتي وسهِّل لي دُنيتي كُلّها برنامج اسمه Notion لو سمعتِ عنّه.
إمم. إمم. حلو أوي. آه، تمام.
فبالض بالضبط البرنامج ده كان قوي جدًا و وأول ما شُفته أنا قعدت حرفيًا أسبوع أنا باقعد قُدّامه بس باكتشف إزاي هو مُبهر يعني ب من اللي هو بيعمله بصراحة يعني.
ليه بقى، إزاى؟
يعني بُصّي هاقول لِك مثلًا يعني هو فيه AI يعني هم دخّلوا فيه الذكاء الاصطناعي أنتِ ممكن بيساعدِك إن أنتِ تبرمجي الحاجات القوائم بقى وال والمهام والحاجات دي من غير ما مثلًا تس تبقي حد قوي في الاكسل ولا ل حد قوي مثلًا في الحاجات دي لأ، هو ب هو بيدرجها لِك مُجرّد أنتِ بتختاري م شوية اختيارات بيعمل لِك اللي أنتِ عايزاه، عدد القوائم بقى والمهمات اليومية والوقت بتاعها و وبي بالضبط و وبيدّيكِ برضه إشعارات عن من المواعيد بتاعتها عشان ما تنسيش كمان مش مُجرّد إن أنتِ بتسجّلي فيه.
إمم. اهم. إمم. حلو جدًا، إمم. امم، يعني برضه أي حاجة، أي تطبيق كده أنت هتستخدمه في إن هو ي ي يسهّل لك المهام بتاعتك، أكيد برضه بيبقى عايز ت يعني وقت برضه شوية وقت، هل الوقت اللي هو ب ب أنت بتستغرقه يعني فيه أقل من اللي أنت كُنت هتستغرقه في مثلًا في كتابة يدويّة أو كده؟
هو طبعًا في الأول خالص زي ما قُلت لِك أنا قعَدت قُدّامه كتير، قعَدت قُدّامه بتاع أسبوعين على ما اتعلّمت ال إزاي بيشتغل، لكن بعد كده بالضبط لأنه هو مليان بالحاجات كتير جدًا و و يعني قوي جدًا يعني.
ياه! أسبوعين كتير برضه، آه. امم. اهم.
لكن مع الوقت بعد ال ما اتعلّمت خلاص كل حاجة بتشتغل إزاي، بالعكس بقى بالموبايل في جيبي على طول تمام، وفي إيدي تمام، فس آه بالضبط، ث هو ثانية بافتح الNotion، أبُص على الTask اللي أنا عايزها أك أزوّد Task أقلّل Task بقى كل كل حاجة أسهل بكتير و وأسرع بكتير.
بقِت سهلة؟ امم، بقِت سهلة. طَب ده برضه يخلّيني أسألك، يعني كده بقى التكنولوجيا خلّتك بقى تبقى كسول شوية يعني؟
<laughs> مش هاقول لِك يعني هو مش فكرة كسول هو الفكرة إن إن أنا بقيت منظّم أكتر، بالعكس يعني بقيت منظّم أكتر من الأول.
إمم. تمام، حلو جدًا، آه، يعني نظ نظّمت لك حياتك.
فاهماني؟ يعني ال آه بالضبط، يعني تقدري تقولي إن هي البرنامج مثلًا زي notion ده بقى بمَثابة مثلًا بالنسبة لي مُساعِد شخصي.
إمم.
حرفيًا.
تمام، حلو جدًا، بيساعدك، إمم.
بالضبط.
إمم، طيب آه.
فده بيبقى يعني قوي جدًا معايا بص بص بصراحة يعني، اتفضّلي آه اسألي.
طَب في حاجة في حاجات بتضايقك من التكنولوجيا دي أو من البرامج دي؟
اللي بيضايقني إن هو بقى ساعات ييجي مثلًا في الحاجات المهمة، ي يعني مثلًا الapplication ينزل لِك في الأول كُلّه free كل حاجة في free كل حاجة تمام تاخد الaccess على كل حاجة وت ومُجرّد بقى ما يتشهر شوي يبدأ بقى يقفل عليك الدنيا يقول لك بقى إيه ادفع بقى. <laughs> ادفع بقى مش كل حاجة هتبقى free.
آه. إمم. آه، يعني الأول الأول بيغرِيك كده وبعد كده ي <chuckles> يدّيك بقى يالّا ادفع بقى تاني.
بالضبط، هي في الأو يعني بعد بعد ال يعني بعد ما بيتشهر بقى والناس بتعرفه ادفع بقى يعني مش كل حاجة تبقى free بقى يعني لازم نستفيد شوية منّك.
طيب، إمم. آه. طَب أنت بتحب م أنت من الناس اللي بتحب بقى تستخدِم مثلًا ال برضه البرامج أو التطبيقات دي في في الرياضة مثلًا أو آآ في طَبخ، في يعني في أي حاجة من النواحي الحياة التانية؟
طبعًا هو في الرياضة، طبعًا البرامج دي مهمة جدًا، و و وكمان البرامج الكتيرة الج sorry الجديدة اللي اللي نزلت مؤخرًا من على ال التليفونات، بقت تساعدك إنّها تقول لك تمارين م معيّنة، أو مثلًا بت بقت م وأنت من خلال مثلًا وأنت بتسجّل لسّه عليها، بيبدأ بقى يسألك طولك إيه مثلًا، وزنك إيه، آآ عمرك بتشرب مَيّة قد إيه في اليوم؟ بياخد عنّك بعض البيانات كده، بالضبط، بياخد عنِّك بعض البيانات، عشان مُجرّد ما ت ما تخلّصي البيانات دي، تخُشي جوّه هتلاقيه مجهّز لِك نظام تدريبي مخصوص ليكِ. فدي دي حاجة حلوة جدًا بصراحة، ومفيدة جدًا وعملية، يعني أنا جرّبت الموضوع ده فعلًا وحاسس بفرق كبير يعني.
إمم، إمم. إمم. آه بالضبط، آه. إمم. حلو جدًا. إمم. طَب تفتكر بقى ال برضه التكنولوجيا يعني خلّتك كده مُنعزل عن الناس أوي والّا هي ساعدتك إن أنت تتواصل مع عدد أكبر من الناس ويبقى ليك أصحاب أكتر أو آآ يعني ناس تتكلِّم معاهم و آآ و ويبقى في مجال للكلام يعني، ده حصل معاك؟
بُصّي، هي ده حصل بس بطريقة اعتمادية شوية، يعني إيه؟ يعني بَدَل ما أنا ما كنت مثلًا باروح أسأل الناس على أي حاجة مثلًا أنا عايز أعرفها، بقيت مثلًا باعرفها من نَفْسي مع من applications من ال من الAI من البرامج اله الحاجات اللي زَي دي فاهماني؟ فده ادّاني اعتمادية أكتر ع على نَفْسي إن أنا م إيه، مش محتاج أسأل الناس كتير. بس ممكن على من وجهة نظر زَي ما بتسأليني كده آه، ممكن يكون مثلًا أقلِّل مثلًا كلامي مع الناس في في في نقطة معيّنة.
آه إزاي؟ إمم. آه، إمم. اهم. إمم. حلو جدًا، طَب خلّتك برضه ت ساعدتك في مثلًا إنّك تمارس مثلًا رياضة أو -أو أو تطبيقات مثلًا صحّية مثلًا أو كده؟
نو آه، التطبيقات الصحّية دي طبعًا يعني دي دي دي اختراع لوحدها يعني خصوصًا بقى لو جايبة الساعة مثلًا بتاعة ال ال ال الساعات اللي هي بتبقى بتدعم ال إنّها تتبُّع الإشارات الحيوية الحاجات دي، الحاجات دي بتبقى فعلًا فعّالة جدًا بتقيس جودة نومِك كويس جدًا تمام؟ وبتشوفي أنتِ فعلًا نمتِ كويس والّا مش بتنامي كويس.
اهم. أيوه بالضبط. إمم. إمم، إمم، إمم. اهم، آه يعني.
وبتقيس نبض في مُعدّل الأكسجين في الدَم والضربات القلب والحاجات دي، وفي حالة لا قدّر الله في أي Drop مثلًا يتنبّأوا بيه بينبّهوكِ فورًا يقولوا لِك، في حاجة غلط آآ آآ استشير طبيب في أسرع وقت ممكن مثلًا، فآه، لأ، في الحاجات دي بقت يعني مهمة جدًا.
حلو جدًا. اهم. أيوه. يعني بتساعدك كمان في إنّك تحافظ على صحّتك وتحافظ على نومك و وت تبقى يعني منتبه للحاجات اللي هي ممكن تأثّر عليك، إمم.
أكيد بالضبط، الموضوع بيبقى مهم جدًا ومُفيد جدًا وعملي جدًا، مؤخرًا وكل على فكرة ما الوقت آآ ي يعدّي وكل ما التكنولوجيا هتتحدّث أكتر، هتلاقي الحاجات دي بقت عمليّة أكتر و وهتضيف كمان حاجات أكتر.
بالضبط. إمم. طَب خلّيني برضه أسألك سؤال كده يعني برضه شوية عن مزاجك بقى، أنت بتستفيد من التكنولوجيا في إنّك أنت يعني ترفّه عن نَفْسك بقى شوية مثلًا أو كده وإزاي؟
براحتِك. هو طبعًا يعني ما يعني عندي ف عندي ما في في المساعد ال الذكي بتاعي ما في كده يعني محادثة ما بيني وما بينه اللي هو يوميًا لازم اللي هو لازم يقترح عليّا فيلم مثلًا، <chuckles> يقترح عليّا game مثلًا ألعبها، يقترح عليّا أي حاجة، <chuckles> بالضبط، يعني هو صاحبي جدًا في الموضوع ده وفعلًا بتبقى اختياراته حلوة لإن هو مع الوقت بيبدأ إيه، يعرف شخصيّتك ميّالة إيه أكتر لل بتاع ده لل أنت بتحب إيه، أنا ب أنا عن نَفْسي باحب الأفلام الخيال العلمي مثلًا الأكشن، الرعب الحاجات دي مع الوقت هو بيبدأ يعرف الحاجات دي، وكل مرّه بيرشّح لك حاجة أنت على حَسَب ذوقك. <laughs>
إمم. إمم. جميل، حلو أوي، آه، آه. آه. آه. طَب قُل لي قُل لي هو يعني بيعرف إزاي ذوقك أو بيعرف إزاي أنت بتفضّل إيه وبيرشّح لك الحاجات دي بُناءً عن إيه؟
آه طبعًا في الأول أول ما باسأله السؤال اللي هو مثلًا رشّح لي فيلم أتفرّج عليه يكون حلو النهارده، بيبدأ بقي هو يسألني أسئلة، بيبقى إيه أس أسئلة بيجمّع من خلالها البيانات، يقول لي مثلًا طَب أنت إيه نوع الأفلام اللي بتحبّه عربي، إنجليزي، آآ أكشن والّا رُعب، fantasy والّا مثلًا والّا animation ،cartoon؟ <tsk> يقعد يسألني الأسئلة دي كُلّها تمام، ويبدأ يرشّح لي ع حاجات، آه، ولمّا مثلًا أنا أرجع أقول له آه الفيلم ده حلو تمام، يبدأ بقى إيه، يخزّن في الذاكرة عنده إن هو الفيلم ده حلو يبقى هو بيحب الحاجات دي فاهماني، فبالوقت بيف بالضبط، فمع الوقت بيكوّن شخصية عنّك.
إمم. إمم. إمم، إمم، تمام. حلو أوي. إمم. حلو أوي آه، ده دي حاجة جميلة، إمم. يعني هي كده التكنولوجيا ساعدتك إنّك أنت تنجز حاجات كتير وفي وقت أسرع و وده طبعًا أكيد يعني حسِّن لك جودة حياتك يعني.
أكيد، أكيد الموضوع فعلًا مفيد جدًا للي يعرف يستخدمه صح.
إمم. إمم. إمم، طَب أنت بقى بتحب بقى ت تقول ال يعني كل التطبيقات اللي أنت بتستخدمها دي تقول لأصحابك عليها أو تدلُّهم مثلًا عليها أو لإخواتك أو لحد قريّب منّك إنّهم يستفيدوا برضه من التطبيقات دي أو بتحتفظ بيها لنَفْسك؟
بالضبط. لأ طبعًا، يعني لمّا بيكون في حاجة فعلًا قوية ومؤثّرة ومهمة، لأ طبعًا باروح أقول لهم على طول، لأ لمّا أصل مش هاستفيد حاجة لمّا أحتفظ بيها لنَفْسي فبافيد الناس برضه فاهمه، ما بب بالضبط، م خصوصًا لو حاجة هتسهِّل عليهم حياتهم.
إمم. يع بتحب تفيد الناس يعني بيها. آه. بالضبط، طَب ما جرّبتش بقى يعني إنّك تخلّي بقى ال التكنولوجيا ت تساعدك مثلًا في إنّك أنت تعمل هواية كده معيّنة، تعمل مشروع معيّن آآ، تستفيد منّه أو يعني من هذا القبيل يعني؟
آآ، يعني أنتِ حضرتِك جيتِ ال جيتِ لنقطة شائكة يعني، وفعلًا أنا باستخدم ده دلوقتي عايز أقول لِك إن أنا عامل عامل project عندي موظّف فيه 5، يُعتَبر 5 موظّفين كُلّهم نماذج AI، آآ، م يعني مشروع قناة يوتيوب هم حرفيًا اللي بيد بيديروا لي الcontent في كل حاجة. <chuckles> جدًا، يعني شُغل شُغل team إعداد كامل أنا يعني قدرت آآ، يعني يعني أعمل لكل مثلًا ب أعمل project وكل project جوّاه شات وكل شات ده موظّف أنا مبرمجه اللي هو مثلًا أنا هاطلُب منّك كذا تدّيه لي وهكذا وهكذا وهكذا.
جميل. اهم. تمام. إيه ده! حلو أوي. <laughs> آه. آه. جميل. آه. وهو اللي بيتكلِّم برضه والّا أنت اللي بتتكلِّم؟
لأ أنا اللي باتكلِّم، أنا اللي ب و أنا اللي باعمل كل حاجة بس هو مثلًا مثلًا عايزه يعمل لي script، ده واحد في شات معيّن يعمل لي script، واحد مت آآ شات مثلًا عايزه ع يعمل لي الtitle، في شات يعمل لي الtitle. كل دي بقى ب آه، كل دي ببيانات مُسبَقة من عندي أنا اللي مدّيها له يعملها بُناءً عليها.
إمم. إمم. حلو. آه، آه، بيساعدك. آه. حلو أوي، طَب والmontage برضه؟
لأ، الmontage طبعًا أنا اللي باعمله، لأ هُم لسّه ما وصلوش للدرجة دي. <laughs> لسّه الذكاء الأصطناعي ما وصلش للدرجة دي بصراحة، لكن أنا ب باعمل montage.
أنت اللي تعمله. إمم، آه. يعني هو سهِّل لك بس بَدَل الوقت اللي كنت بتستغرقه مثلًا إن أنت تعمل بقى يعني عنوان مثلًا لل للفيديو مثلًا أو يعني آآ أو ال المكونات اللي هتبقى جوّه يعني في الفيديو هو بيساعدك في الحاجات دي؟
بالضبط. بالضبط، بالضبط، وفّر عليّا وقت كتير عنوان الفيديو ووصف الفيديو والكلمات المُفتاحيّة وال والعنوان بتاع الصورة المُصغّرة و و وف والاسكريبت والحاجات دي كلّها هو بيعملها لي أ أنا لو كنت قعدت أعملها مثلًا يعني مثلًا كل فيديو هياخُد منّه 10 ساعات لوحده لوباعمل الحاجات دي غير الفيديو َنْفسه فاهماني؟
إمم. آه. بالضبط. هتاخد منّك وقت كبير طبعًا جدًا. آآ س هو هو بيسهِّل لك مهامك بطريقة جميلة جدًا الحقيقة. آآ يعني أنت بتنصح الناس إن هي فعلًا آآ لو حد صاحبك عايز تنصحه تقول له استخدم التكنولوجيا في كل حياتك زيّك كده؟
كان كل فيديو كتي ده حقيقي فعلًا. آه طبعًا، آه، اك أنا هانصحه نصيحة ودي المهمة أوي ودي اللي فعلًا ده ده اللي هيفيده، استخدم التكنولوجيا في الحاجات الروتينية اللي مش محتاجة تدخُّل منّك.
إمم. إمم. حلو، حلو جدًا، جدًا. آه
يعني حج آه، يعني الحاجات اللي هي ما فيهاش تفكير بس الروتينية لازم تعملها كل يوم، استخدمها فيها هتشيل من عليك عِبء كبير جدًا وهتوفَّر عليك وقت كتير.
آه. جميل جدًا، الصراحة أنا يعني مبسوطة أوي، أوي بالكلام معاك، والموضوع التكنولوجيا ده يعني بحر واسع وما بيخلصش يعني وأنا مبسوطة آآ ن إن إحنا تطرّقنا للكلام ده وأتمنى نكمِّل حديثنا في وقت تاني، شكرًا جدًا، شكرًا ليك.
أنا كمان والله الموضوع كان حلو. <chuckles> إن شاء الله، إن شاء الله. شكرًا جدًا.